Yung Go Save, aside dun sa, <gasps> ah, balance mo dan do'n sa, ah, e-wallet mo sa GoTyme. Kumbaga, ah, different siya, eh, kasi kunyari na-hack yung, ah, GoTyme mo, yung laman lang ng e-wallet mo na nandoon, yung wala sa Go Save, yun lang yung maa-ano nila, <gasps> makukuha. Pero yung pera na na nandoon mo sa Go Save, <gasps> may layer of protection pa siya. Kaya, ah, in a yung ginawa ko, yung sa ibang pera ko na nasa bangko na hindi naman tumutubo, kumbaga napakatumal, na nabubulok na do'n sa oo sa mga traditional bank. <gasps> Yung iba do'n nilipat ko sa GoTy Go Save. Sa Go Save account ko, sa GoTyme. So, <gasps> alam mo yun, mas malaki yung tubo niya sa monthly ko, aya kumbaga namo-motivate namo-motivate akong mag-save kasi <gasps> nakikita ko na may tubo siya monthly. Kasi alam mo yun, <gasps> sa traditional bank, eh, kahit naglagay ka na ng pera mo do'n, kunyari 100, 000, 200, 000, <gasps> makikita mo na <gasps> yung ano niya, yung tubo niya ba interest niya ay ₱2. Tapos mag mag may withholding tax pa. <gasps> Ano ba yun, parang ano oo. Sabi ko, "Ano ba 'tong mga bank na 'to parang ano lang, <gasps> nakaka-ewan," di ba? <laughs> Na ano, kaya talagang ano, <gasps> narealize ko, "Ay, dito nalang muna ako sa ano, sa Go Save, kasi ay oo sa GoTyme, mag ah, mag-Go Save nalang ako." <gasps> Tsaka gamit ko rin siya sa mga international travel ko, oo.
Mm. Mm. Makakuha. Oo. Mm. Sa may traditional banks? Ah. Oo. Mag-save. <gasps> Mhm. Oo. Interes. <chuckles> So, mama-minus pa. <chuckles> <gasps> Mm. Oo. Mm.